Ouais, bien sûr et tu penses que c'est parce que c'est cette plateforme-là, en particulier, qui a moins de pincettes, on va dire, pour, heu, traiter le contenu ou est-ce que, heu, ça t'arrive aussi sur d'autres plateformes?
Mmh. Je pense que ouais, c'est surtout X. Je j'ai pas le souvenir d'avoir, heu, voilà, sur des réseaux comme Instagram ou sur heu mmh.
Ouais. Oui, c'est c'est pas la même, heu, pas le même traitement de l'information, je pense, heu
Mouais, enfin, voilà le exactement. Bah il y a il y a un algorithme sur Instagram qui est beaucoup plus marqué. C'est-à-dire, on va regarder une vidéo de, je sais pas, de de chat. Ben, on va avoir, du coup, après, plein de vidéos de chats. Mais heu, tout ce qui est vidéos violentes et tout, elles sont quand même, heu, plutôt bien filtrées. Enfin, j'ai je crois pas en avoir déjà vues sur Instagram, heu, des vidéos de de, voilà, de violence ou malsaines que, sur X, c'est pas, heu, c'est c'est voilà, c'est très dur. Heu, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qu'ils ont du mal, un peu, à filtrer. Ils essayent, mais
Oui, oui, c'est sûr. Non. Donc sur X, il y a des contenus un petit peu, heu, violents qui peuvent, en tout cas, heu OK. Ouais, d'accord, je savais pas.
Ouais, ah, oui, oui. Oui, oui et du coup, hem, ah, c'est un peu compliqué, voilà, de en attendant que ça soit signalé, heu, ou par les utilisateurs ou contrôlé par des des modérateurs et bah, ça circule quand même pas mal, et puis, heu et voilà et puis ça ça vient devant nos yeux alors qu'on l'a pas forcément voulu et c'est ça, plus, le problème.
O ouais, bien sûr. Mais ouais, toi, tu ouvres l'application et en fait, ça arrive, heu, alors que tu as rien demandé et je pense, faut
Ah oui, exactement.
c'est important que que les gens se protègent de ça aussi parce que, heu, bah, ça peut être terrible, en fait, heu. Ça paraît très anodin, heu, juste une vidéo qui apparaît sur un fil d'actualité, mais en fait, heu, ça peut vraiment être, heu
Mmh. Ouais. Mmh.
bah être d enfin, entraîner des des soucis, après, en fait, chez les gens, heu
En Exactement.
donc ouais, c'est.
Ah, bah, oui, oui. Ah, oui, oui, de toute évidence, heu, enfin, voilà, c'est comme, heu, enfin, c'est comme si on voyait dans la rue quelqu'un qui, heu, bah, qui se fait a agresser ou qui, voilà, qui se fait, je ne sais pas, poignarder, attaquer, bah, on est spectateurs de ça, on est on est choqués de ce qu'on vient de voir, donc forcément, quand on est sur X et qu'on voit ça, on
Ouais, bien sûr. Ouais.
on, voilà, c'est ça ça, ça trouble quand même.
Tu es pas préparé à ça, quoi, ouais. Ouais, c'est sûr.
Non, non, totalement. Donc oui, oui, ça ça joue, si on revient un peu à à ta question, heu, de base, oui ça ça joue sur le, bah, sur le bon sommeil parce qu'on peut pas avoir un bon sommeil quand on est, heu, on est traumatisé ou, heu, inquiet.